ません、ちょっと、あの、アドバイスというか、ちょっと悩みを相談したいんですけども。
はい。
こう、自分はちょっとこういろいろな場面で、こう、大人数の場所とかで、こうなんか発表とかを、するというか、そういった例えばなんですけど、結婚式とかで、こうスピーチとかをスピーチとかこう乾杯の挨拶とかをしたりすると、こう緊張しちゃったりして、こううまく話せなくて
はい。 はい。 うーん。 うーん。 うーん。 分かります。うんうん。うんうん。しますよね、はい。
こう、声が震えちゃったりするんですよね。 そういった時に、こうどうすればこう、自信を持って話せるというか
はい。 うん。
ちょっといいのか、ちょっとアドバイスとかってもらえますかね？
あ、もちろんです。あの、もう少し、その緊張する場面というか、あのについてお伺いしてもよろしいですか？詳しく。うーん。
はい。 うん。そうですね。その、例えばなんですけど、こう結婚式とかのこうスピーチとかで、ま、友人代表挨拶みたいな場面とかで、こうなんかスピーチをせざるを得ない状況になった時とかに、こう、ま周り知らない人ばかりで、もう自分が知ってる人とかだったら、そこまで、ま、緊張もしないとは、ま、思うんですけど、それでもなんかこう、なんか大人数の中で、自分は自分は周りのこと全然知らないのに、そういった中でちょっと、喋るっていう状況すかね、そういった時に全然こうしゃべれなくて、だ声が震えちゃったりとか
はい。 はい。はい。 はい。 はい。 うん。 うーん。 うん。 はい。 うん。 うん。 そうなんですね。
そうですね。ま、あとはその、合唱例えば合唱こ合唱のこう、ぱ、小中高の時とかは、合唱の、合唱のテテストみたいな形で、こう1人だけなんかみんなの前に立たせられて
うん。 はい。 テスト、はい、うん。 ええ、それは、はい。はい。
歌を歌うみたいな。私の時とかは全然もう、全然歌えないみたいな。
うーん。
私がすごい多かった気がしますね。
そうなんですね。あのあの初めにお話しくださったその結婚式の友人代表のスピーチは、あの立候補ですか？それとも頼まれたんですか？
うんうん。 はい。 はい。 そうですね。その、スピーチっていうほど、ま、長くはなかったんですけど。
あ、はい。
その、ちょっとこうやってやってくださいみたいな形で、だった気がしますね。
うん。 あ、じゃあその場で言われたんですか？それとも前もって言われて？あ、ですよね。
あ、前もってっていう、前もって、ちょっとまあ、一応準備はしたんですけど、なかなかこう。
はい。
周りには多分、つたあんまりこう上手に伝えられなかったなっていう感じですかね。
うーん。準備をされたというのはどんな内容を話すかっていう、まあ原稿を用意したということですか？
はい。 そうですね、一応メモメモ、手書きで一応メモを書いて、ま、それを発表するっていう形ですかね。
うん。 うん。 うん。で、その、練習はされましたか？
まあ、一応練習というか、まあ、こういう感じで話せばいけるかなっていうのはあったんですけど、なかなかこう、本番で本番になってみると、緊張とかもあって、全然、こう、話せないっていう形ですかね。
うん。 うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。あの、お仕事は今、されていますか？
うん。 あ、してます、はい。
うん、あの、会議とか、人前で話すような時ってありますか？
ああ、そうですね。それはあんまり無いかもしれないですね、その人どっちかって言ったら、聞いて、ほうか、あの、上からの話を聞くっていう形が、多いかもしれないです。
うん。 あ、じゃ、あんまりうん、人前でその会議中に何か意見を言ったり、あの、プレゼンしたりっていうことはされないんですね？
はい。 あ、そんなに頻繁には無いですね、はい。うん。
あ、無いんですね。でも、無い、無いこともないって感じなんですか？
そうですね、無いこともないし、って感じです、はい。
うん。 そういう時はどうですか？たまにある、そういう場面では。うん。
そうい、きば そうですね、でも そこまでその、なんか、う、知ってる人じゃ なので、なんかそんなに緊張するってことはないかもしれないですね。
うん。 あ、なるほど。そう、ね、言ってましたね。その結婚式の時でも、そうひっとる、知ってる人が居る前ではそんなに緊張しないけれども、ま、初対面の人が大勢居るようなところ場面では緊張してしまう。
はい。 そうですね。やっぱりこう、なかなか、周りのこと自分のことを知られてない状態で、話すとなんかこう、それが第一印象になってしまうので。
ね。うん。 うーん。 うん。ああ。
結構、それでもあって、緊張してしまうことが多いかもしれないですね。
うん。うーん。あの、声が震えてしまう他に、何かあの、体に症状みたいの出ますか？
はい。 そうですね、やっぱりこう膝が震えてしまうとか
あ、膝が震えてしまう。うん。
あとはこう手汗が出か止まらなくなるとか
あ、うーん。あ、そうなんですね。これどうでしょうかね。あの、もしも、もう暗記するほど、例えばスピーチをこうやって練習して覚えてしまう。
ことがあるかもしれないですね。 はい。
それでも同じように緊張してしまいますかね？
そうですね。そこはやっぱり、その、ま、暗記したとしても、ちょっと実際しゃべ喋るってなったら、やっぱりこう緊張してしまう気がしますね。なかなかその、実際のことをこう練習する実際の場で練習するってなかなかやっぱ難しいので。
うん。 うんうん。 うんうん。 うん、ん。 うん。あ、そう。うん、確かに。そうですよね。お仕事でもね、そんなに機会もないし、しかも知ってる人の前だと、ま、割と、あの緊張が和らぐとおっしゃってましたもんね。そうですよね。その何か昔は、子供の頃、その、ま、もちろん、合唱こん合唱のことはちょっと、ます、中学、高校になってからだと思うんですが、小学校の時とかはどうでした、人前で結構ね、音読発表とかしませんでした？
なん経験が積めないっていうのもやっぱ大きいかもしれないですね。うん。 そうですね。 はい。 はい。 あ、そうですね。なんかその、音読発表とかしましたよね、だから、うん。
うん。 うん。 うん。それは緊張しました？
それは、でも、なんか、あの こう、なんか、みんなやるんで、それは、その、なんか一体となってやるので、それはあんまり緊張しなかったかもしんないすね。その、なんか、前に立って発表するっていうぶ形じゃなかったので、席に席に、こう、立って発表するみたいな形だったので。
うん。 うん。 うん、あ、なるほど。 うんうん。でも、そこに多分、例えば授業参観となると緊張してたのかな？じゃあ。うん、ね。
はい。 あ、そうです、かもしれないです。だから、授業参観とかって、う後ろに、ちょっとこう
ね、人がね、いると、知らない人か、うーん、うんうん。
そうですね、し顔顔見知りではない親御さんとかがいると、やっぱり緊張してしまい <chuckles> ますよね。どうどうしても。うんうん。
うーん。そうなんですね。あの、運動はされてました？
あ、運動はしてましたね、はい。
うん。で、そういう、なんか、例えば運動で試合に出た時とかってありませんでしたか？
はい。 あ、ありますありましたね。
そういう時は、ち緊張しませんでした？
ああ。そうです。でも、緊張してた気がしますけど、どっちかっていったら、その、プレイに集中しざるを得ないんでやっぱ、スポーツだと、緊張緊張は、最初はするんですけど、してるうちに、どんどんなくなっていくのは、あったかもしれないすね。
うん。 うーん。 うん。 あ、そうなんですね。じゃあ、でも、その、スピーチの時には、ま、もう、ずっと始終緊張してって感じだったんですよね？
うーん。 そうですね、やっぱり、その、スピーチは、そうですね、やっぱなかなか、こう、緊張
うん。 うん。
なんか結構、自分に視線が向いてるっていうのが一番大きかったかもしれないですね。
うーん。 そうなんですね。それはどうしてですか。なんか失敗しちゃいけないっていう風に思うからなんですかね？それとも、みんなが自分のことを見ているっていう視線で緊張しちゃうんですかね？
うん。 はい。 そうですね。やっぱりどっちかって言ったら、その、周りが自分のことを見てるっていう
うん。うん。 うん。
のと、こう変なこと言っちゃいけないっていう、のもあって
うん、うーん。
どっちかって言うとやっぱこう、失敗す失敗が許されないっていう状況は、やっぱあると思いますね。
うーん。 そうなんですね。いやね、なかなかそうやって人前で話すことって、あの皆さん結構手こずっていることだと思うんですよね。うん。でも意外とみんなね、あの上手そうに見えても、皆さん多少なりとも緊張はされてると思うんですよ。うん。でも、あのやはりね。あの練習をもう、何度も何度も重ねてもう、なんだろう、もういくら緊張しても、もう口からもう、自然に出ちゃうぐらい練習をされている方とかもあの、多くいると思いますよ。
はい。 はい。 うーん。 はい。 あ、じゃ、やっぱりそれはあれなんですかね、じゃやっぱこう練習をした方が、本番とかでもその、ちょっと緊張はしなくなるんですかね、じゃあ、その。
うん。 うん。 あ。 うん、あの緊張したとしても、もう何度も何度も練習しているから、もう何だろう、例えば、あいうって言ったらもう、えおってもう自然と出ちゃうよぐらい練習する。うん。そういう風にして、あの何だろう、あのきん緊張しても、ま、そのスピーチはできるみたいな、そういう感じにあの何度も何度も練習されてる方も多くいらっしゃると思います。
はい。うんうんうん。 うん。 あの、確かに、その、どっちかって言ったら、その。
うん。
なんなんか、ど自分はそのどっちかっていうと、暗記するまでは練習してなかったので。
うん。
そこの差なのかもしれないですね、じゃあ、その、緊張をめ
あ、そうですね。もしね、うん、次そういう機会があったら、もう何度も何度も暗記するぐるめいぐらいまで、あの覚えてしまうぐらい練習するっていうのも一つの手だと思います。でうん、今日は1つ、あの、ちょっと呼吸について、あの、提案させてもらってもいいですか？うん。あの。4秒鼻から吸って
はい。 うん。 確かにそうですよね。 はい。あ、お願いします。はい。
6秒かけて口から出すというあの、呼吸法があるんですね。うん。で、これあの、ポイントは1、2、3、4で鼻から吸うんですが、この今みたいに、私が言ったみたいに、この、ま、できれば、なんだろう、心ん中で。
はい。 はい。
数を思い浮かべながら。 鼻から吸うっていうのが大切なんですよ。
あ、それはやっぱり、この数を意識するっていうのがき大切なんですかね？
そうです。あの呼吸に意識するっていう事で、1、2、3、4を、もう頭の中で必ず数を唱えながら、1、2、3、4、鼻から吸う。そして、少し長めの、2秒長めの、1、2、3、4、5、6秒で口から出す。
はい。 はい。 はい。
それを5回やってみて下さい。
あ、分かりました。そうすると、やっぱり、こう、緊張が解れて
うん。 はい、そうするとですね、その呼吸に集中してしなければ、あの、数をね、数えなければいけないじゃないですか。4秒と6秒。
え。 はい。 そうですね。 はい。
それをで、それをする事によって、呼吸に集中するんですよ。
あ、呼吸に意識がそっち側に向くという事なんですかね。
そうするとうん。 はい、意識がそちらに向くので、多分その、5回やる頃には、緊張が収まってると思います。
うん。やっぱり、その、やっぱり、こう、どっちかっていうと、こう、意識をしゅ呼吸に向けた方が、やっぱり
うん。 うん、うん。
あの結構し緊張は解れていくのかもしれないですね。
うん。 うん。あの、きっとそうだと思いますよ。ひとつのあの、脳1つの脳でね、2つの事は、なんか意識出来ないので。うん、なのでうん。なので、ま、呼吸をする事によって、呼吸に意識する事によって、その緊張感というのがね、随分やわらがぐ和らぐと思うので、騙されたと思って5回やってみて下さい。<laughs> うーん。
うん。 確かに。そうですよね。うん、確かに。 こう、2つの事をうん。 うん。 あ、なるほど。じゃあ、今日はい今日は、凄いあの、具体的なアドバイスも頂いて、どうもありがとうございました。
あ、お話聞かせて頂きまして、ありがとうございました。